Tenho, eu tenho o hábito, que que é uma coisa nossa, né, do Brasil, de de fazer um, eh, churrasco, reunir amigos, sempre fazendo uma festa, né. Então, eh, eu sempre que tenho a oportunidade, tô recebendo amigos aqui em casa e aí e a gente faz um churrasco, eu sempre coloco uma caixinha de som, sabe, JBL ali no quintal. Então, assim, querendo ou não querendo, os meus vizinhos eles acabam meio que ouvindo música brasileira de vez em quando, <chuckles> então, tô disseminando, assim, um pouco da nossa cultura aqui e também tenho aproveitado bastante as coisas deles aqui, sabe. Eh, eles não fazem muitas festas grandes como a gente faz lá no Brasil e nem comemoram muito, mas tem duas festas que eles fazem que são enormes, aqui eu sempre me divirto.
Uhum. Ah, legal, uhum. Ah, legal. Uhum. Ah, <chuckles> legal. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Quais festas?
Que, é, uma é o Dia do Rei, que é o aniversário do rei, né, eh, comemora to na na Holanda inteira, todas as cidades no mesmo dia, e é divertido, que a galera todo mundo se veste de laranja, sabe, todo mundo tá de camisa laranja, vários barcos passando no qui no no canal com música, gente bebendo, eu acho superdivertida essa festa e tem a festa da Pride, né, do do orgulho LGBTQR+, sei lá, que também é uma das ma é a maior festa, na verdade, daqui da Holanda, que acontece em Amsterdã e é sinistro, é enorme a estrutura que eles montam e é uma Pride que acontece diferente dos outros lugares do mundo, acontece no canal, né, são nos barcos que passam. Então, eu já tive a oportunidade de ir, fiquei encantado, assim, eu fui fui e e gosto, e é cultural deles aqui não tem tanta festa, mas quando tem, eles fazem festas grandes, sabe.
Ah, sim. Uhum. Ah, legal. Ah, sei. Aham. Ah, leg Uhum. Ah, legal. Uhum. Uhum. Ah, interessante. É a Holanda é famosa, né, pelos pelos canais, assim, ter uma festa tão grande assim, né, é interessante, né, eh, pra um país também ter, eh, uma festa tão, é, importante assim, né.
Uhum. É.